Uy, ano sang-ayon ako diyan 'no. Dapat manguna talaga yung gobyerno 'no, tapos tayo rin sa sarili natin suportahan natin kung mabuti naman talaga yung hangarin ng inaano nila 'di ba, isinasabatas nila o mga programa para siyempre pagdating ng panahon hindi rin tayo mahirapan. Kasi minsan mahirap pag wala tayong suporta galing sa kanila, 'di ba? Parang ang hirap natin gawin yung mga ganitong bagay. Marami naman talagang paraan kung gustuhin natin, kasi 'di ba isipin natin tayo rin naman nahihirapan, eh. Tayo rin naman nagsasakripisyo ng mga bagay-bagay, kaya dapat maging maayos tayo kahit sa ma anong paraan 'di ba? Kahit maliit lang 'yan, pag pinagsama-sama tuloy-tuloy din 'yan, 'di ba? 'Yong
Mm. Oo. Mm, mm. Tama. Mm. Kaya nga, eh. Mm. Totoo. Tama, mm. Ayon, alam mo napakaganda ng iyong mga naibigay na pagbabahagi. Natuwa ako kasi meron kang talagang mga magagandang opinyon na narinig ko, may natutunan ako.
Hmm. Ayon. Salamat din sa ano 'no, ako rin, eh, dami rin akong naano sa'yo, tungkol sa mga ganyan 'di ba? Kaya kadalasan talaga
Mhm. Walang anuman. Oo, sige. <laughs>
mm, kadalasan tama. <coughs> Dapat talaga maghanda tayo, lalo ngayon tag-ulan na ano, 'di ba?
Oo, totoo. Kaya nga, eh. Ayon nga. Sige, ah, paghandaan natin 'yan. Pero maraming, maraming salamat sa oras na ibinigay mo sa akin at ayon, mamamaalam na muna ako.

Ay, grabe. Alam mo hindi lang ano, eh, trabaho miski pagpasok sa paaralan kasi siyempre di ba? Pagka baha pag humupa ang baha anong kailangan mo? Maglilinis ka, putik, tapos yung mga gamit mo na lubog sa baha sIyempre lilinisan mo dahil kung ano ano yung sumama diyan sa baha na yan di ba? Alam mo 'yon nakakapagod din yung gano'n kasi buong-araw kang maglilinis, minsan nga di mo kakayanin ng 1 araw lang di ba? Kasi sa sobrang dami ng ano tapos yung putik ang bigat pa niyan, pag pinabayaan mo yan pag natuyo, ah, mas lalong problema. Kaya kapag humupa yung baha di ba kailangan umano ka na, eh, pano 'yon hindi ka makapasok ng trabaho, di ka rin makapasok ng paaralan ang dami nasasakripisyo, di ba?
Mhm. Mhm. Tama. Mhm. <laughs> Totoo. Oo, grabe. Oo. Mhm. Kaya nga, eh. Totoo yan. Grabe napakalaking pahirap sa ating ano 'no? Ating pang araw-araw na buhay, nakikita ko rin talaga yung malaking epekto nito sa mga pang araw-araw na buhay ng mga tao na na ando'n sa mga lugar na laging hinahagupit ng matinding kalamidad. Parang lahat nalang ng kumbaga sinisimulan nila o iniimpok nilang, ah, kabahayan, negosyo, ito ay nasisira, di ba? Nakakadurog ng puso na makita yung mga gano'n kasi dugo at pawis nila na sinusubukan nga nilang ibangon yung kanilang buhay, mapa-unlad yung kanilang mga kinabukasan tapos biglang hahagupit ang pumu ang matinding pagsubok sa kalamidad, nawawala nasisira yung kanilang mga, ah, kagamitan, negosyo, kabuhayan lalong-lalo na yung mga magsasaka ano?
Mm. Ayan. Ayan. Totoo. Pinaghirapan. Hmm. Aray. Kaya nga, eh. Oo, yung alam mo 'yon? Yung pinaghihirapan nila magtanim sa 1 taon di ba? Ilang buwan ang ginugol nila tapos hahagupitin lang ng bagyo, alam mo 'yon? Parang sayang ang puhunan, dugo't pawis.
Mhm. Oo, grabe. Mm. Nalunod yung mga palay.
Mm. Alam mo di ba, nasabi mo yung pinaghirapan na dugo't pawis. Mayro'n naman akong nakita nung dati, eh, di ko na alam kung sa may bandang Mindanao ata? Parang lumindol tapos yung sasakyan nila naipit ng ano bahay nila kasi nakataas yung bahay. Siguro dumaan na 'yon hindi mo rin masyadong tanda, alam mo yung gano'n? Minsan
Mm. Mhm. Ah, okey. Mhm. Oo.
di mo inaasahan yung mga lindol na sa 1 iglap lahat nung pinaghirapan mo mawawala 'no, kawawa yung sasakyan na di ba? Ah, mabuti naman ligtas sila. Mm.
Oo nga, eh, di ba? Grabe. Mhm. Parang yung ano di ba? Nakita mo ba sa balita yung nangyari nung mga nakaraang araw o buwan? Sa ibang bansa yung sa Thailand ba 'yon?
Ah.